जी, जी, जी, ऐसे कोई अ, ब किसी को अपना खाना शेयर करेंगे कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये अच्छा नहीं है या हम नहीं खाएँगे इसे आराम से इन चीज़ों में ऐसा होता है कि नॉर्मली जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर इन्हीं ऐसे खाने को ही प्रफर करते हैं। तो उसे हर कोई इंसान खा सकता है, उसको ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ हम नहीं खाते या ये हम नहीं खाएँगे उसको हर इंसान आलू का पराठा ऐसी चीज़ है जिसे हर इंसान खाना पसंद ही करता है नॉर्मली कोई ही होता होगा ये आपने सही कहा कि कोई इंसान ऐसा होगा कि जो ये कह देगा कि हमें ये पसंद नहीं है, हर इंसान इसको खाना पसंद करता है।
हाँ, तो? जी। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। जी, जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी, जी, जी, तो